Evet, yani, bazen mecburiyetler, aileler çocuklarına ulaşabilmek için... Peki, o zaman şimdi şöyle yapalım. Biraz daha böyle, <clears throat> genel olarak, eee, gerekliliğinden ve sen aslında hayatın kolaylaştığından bahsettin. Şimdi birazcık daha böyle, derine girecek olsak
Tabii. Tabii. Hı hı. Tamam.
senin için akıllı telefon günlük hayatı ne kadar kolaylaştırdı n ya eee, ya da böyle, dağılmana hiç, eee, şey oldu mu? Mesela bir iş yaparken odaklandığında, aman, bir şey geldi videoya bakarken, o videoyu atladın, oradan ona atladın derken o sırada zaman geçti mi? Yoksa "Ben her zaman, eee, limitlerimi biliyorum." dediğin böyle, bir örneğin varsa, hatta, yani, eee, paylaşırsan çok daha güzel olur.
Ş ıı ı <chuckles> Hımm, evet. Yani, g eee, tabii, hep bence hepimizin olmuştur. Yani o cep telefonuyla, çünkü o kadar çok şey yapıyorum ki, eee, sadece bir mesajlaşma aracı değil o artık. Yani sosyal medya kadar, işte, YouTube gibi bir platformdan bir şeyler izlemek de olabilir. Netflix gibi bir platformdan bir dizi izlemek olabilir ya da oyun olabilir. Ben oyuncu biri değilim. Daha doğrusu, bir kez bir oyun indirdim. Sonra bir baktım, inanılmaz zaman harcıyorum. Dedim ki: "Ben bununla, eee, inanılmaz öl öldürürüm zamanları. Hiç gerek yok." dedim, sildim. Ondan beri de elim oyuna gitmiyor.
Hı hı. Evet. <chuckles> Değil mi? Ne kadar kullandın, eee, oyunun uygulamasını?
Bir 3 ay kadar kullandım ama saçma sapan... Ya, "Her boş anı değerlendireyim." diyorum ama e, o, boş anı değerlendirmenin ötesine geçiyordu. Ben, eee, bıraksam daha oynardım, durdurdum kendimi gerçekten. O mesela
Hımm, ço çokta değilmiş. <chuckles> Çok güzel, başarmışsın. <chuckles>
Evet. Eee, öyle ki ha, anlarım oldu, yani saatlerin geçtiği bir şeyler izlerken, eee, özellikle böyle, ha e ımm, heyecanlı bir şeyler izlediğimde, dizi gibi, orada çok vakit harcadığımı biliyorum.
Peki. Hı hı. Evet. Eee, gerçekten de bazen bir şey yaparken, eee, başka bir şeyi iii, ya, bir şeye bakarken başka bir şey geliyor oradan. Seni öyle videolarla, eee, güzel, o kadar güzel içerikler üretiliyor ki, eee, şu anda sosyal medyada. Mesela arkadaşım bir şey gönderiyor. Ona bakayım derken böyle, elin yanlışlıkla bir kayıveriyor böyle, saatler geçirebiliyorsun gerçekten de. Peki
Hı hı, evet. Oh! <chuckles> Tabii, doğru söylüyorsun. Bu da var. Yani bir de şu anda evet, hayatımıza arkadaşlardan gelen, işte, bu "Reels" denen kısa ş eee, şeyler, videolar mesela, eee, artık çok izleniyor, onlar paylaşılıyor. Eee, çok evet, o da ona da çok zaman harcıyorum. Bak, onu düşünmemiştim. Gerçekten o orada bayağı zaman gidiyor.
Evet. Hı hı.

Aslında tabii, eee, cep telefonu öncesi, akıllı telefon öncesi bayağı uzun bir hayatım var. Yani bunun hayatıma ne kadar büyük bir değişim yara eee, yarattığının çok farkında olduğum bir, eee, haya eee, şey var, şu ana kadar ki geçiş. Eee, aslında ş şöyle, benim hayatımı kolaylaştıran bir şey oldu. Ben, eee, o geçişte ilk böyle, kocaman anteni olan, eee, sadece arayan kişinin görüldüğü, sonrasında bir mesaja eklenen eklenen, yani mesaj atabildiğin, o da yani yazıyorsun ama
Değil mi? Hımm. Evet, es eskiden numara vardı sadece bir de. İsmi de çıkmıyordu sanki, değil mi? Erikson, şeyli mi Erikson'du? He, o daha mı eskiydi? Hımm.
Tabii çıkmıyordu. Ya al Ben Alcatel kullandım, o daha da kötüydü yani. Tabii. Ya eski değildi aslında ama daha ucuzdu. <chuckles> O, o, zaman bile pahalı bir şey cep telefonu gerçekten.
Ben sanki ilkler Erikson diye hatırladım da, tamam, peki.
Ya Alcatel'di. Mesaj, eee, ya mesaj geldi ama mesaj yazmak için sabır gerekiyor. Yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun. Şimdi yazdığın şeyi okuyabiliyorsun. Tek satır olduğu için yazdığın bitiyor yani. Unutmaman lazım falan. <chuckles>
<chuckles> Bir de tek satırdı sanki değil mi? Ço <chuckles> A, doğru orada sınırlamalar vardı sanki değil mi? 50 karakterle mi sınırlıydı? Öyle bir şeydi ve paralıydı mesaj atmak falan, enteresan. Yaz Çok enteresan soruyu sorarken de akıllı telefon hayatını kolaylaştırmadı mı dedim. Yani, akıllı telefonun var mı diye bir soru, eee, herhâlde şu an hiç kimseye sorulmaz. Olmayan yoktur herhâlde. Normal telefon kullanan değil mi?
Tabii, tabii, tabii. Çok azdı. Pahalı bir şeydi ya, gerçekten. Evet, çok küçük çocuklarda bile var. Hatta ben şeyi fark ediyordum. Eee, yurt dışına taşınmadan önce. Benim çocuğum yok bu arada o yüzden çok hâkim değilim çocuklar üzerinde hani ne kullanılıyor. Cep telefonunu belli bir yaştan sonra veriliyor ama öncesinde de takip edilebilen saatler kullanılıyor. Oradan da çocuk cevap verebiliyor. Mesela o da çok aslında mantıklı bir şey ama, eee.
Evet. Hı hı. Evet. Tabii tabii, saat çok fazla var. Görüntülü arama yapılabiliyor, mesaj gönderilebiliyor.
Ama öy onunla giriyor hayatına ama yani çoktan girmiş çocuğun da hayatına.
Tabii.